Слушай, как ты реагируешь на критику в соцсетях?
А, м, ты знаешь, на удивление, я отношусь к ней довольно толерантно. Более того, я стараюсь, да, использовать её себе, так сказать, на благо. <chuckles>
Да ты что? М. Интересно, и какая же польза может быть от этих тонн хейта, которые люди готовы выливать друг на друга?
Ам, вот, да, естественно, критику мы, э, в принципе можем разделить, да, на 2 большие категории, а, вернее, как, 1 маленькую, там, где находится адекватная критика. <laughs> Да.
Ага. Так, да-да-да, 1 маленькую, это верно.
И 1 большую там, где находится хейт и желание тебя как-то морально уничтожить.
Так, и ты из обеих можешь пользу извлечь или пока, э, только из одной?
А, э, нет, ты знаешь, из обеих, ну, какая польза из 1, я думаю, и так понятно, да? <chuckles> Ты можешь как-то улучшиться благодаря ей Э, если люди подметили, да, что-то дельное, то почему бы не не принять это к сведению?
М. Ну, лучше уточни. Мгм. Так. Ну, действительно, да, если это полезно. Ну, а что насчет 2?
Мгм. А вот что насчёт 2? А на самом деле, а, 2 а, ну, тут, а, нужна, наверное, му оговорочка сначала. А оговорочка такая, что, в принципе, эт эти вещи нельзя принимать близко к сердцу. Ты должен отстраниться от неё, эта критика не про тебя.
Ага. М. А про кого же?
А это, э, то всё нехорошее, что есть в душе у человека, который это пишет, вот он это выплёскивает. А, но, с вз его слова, они говорят только о нём и вообще ничего не говорят о тебе. Вот вот это важно.
Ага. Интересно. То есть он просто выгуливает внутренних демонов, но почему-то делает это на твоей странице?
Да. Да. И ты тогда думаешь: "Ну, ладно, раз ты, э, решил тут показать себя во всей красе, а, то, э, отлично, поработай мне на пользу, раскрути, например, мой блог, мою страничку, почему нет?"
Мгм. А каким образом это происходит, как он раскручивает твой бло блог?
А вот когда ты, например, написал какой-то пост, да, давай вот возьмем, допустим, в "Фейсбуке". А, у себя на страничке написал на какую-то противоречивую тему. А с сейчас, честно говоря, мне кажется, что какую тему ни возьми, кто лучше, собачки или кошечки, она окажется противоречивой. <chuckles> Вот, а, и, естественно, там, допустим, пришли люди, которые сказали: "Да ты не правда, ты вообще ничего не понимаешь, да, господи, как можно писать такую чушь?" Вот, ам, чем больше м. Если говорить с точки зрения алгоритмов, то чем больше, а, взаимодействие людей с твоей страничкой, тем лучше она видима, тем большим людям, незнакомым, показывается твой пост и расширяется твоя аудитория.
Ага. Ну да. Конечно. Мгм. Так. Интересно, а вот она расширяется за счёт каких людей? Таких же, как он? То есть в итоге у тебя будет, там, не знаю, 1200 э, м, хейтеров или всё-таки как-то она расширяется в обе стороны?
Вот в том-то и, а, плюс того, что расширяется она абсолютно, скажем так, рандомно, то есть она показывается просто, а, как бы новым людям. Да, они совершенно нейтральные, и они могут занять как твою сторону, так и, ну, допустим, встать на сторону хейтера. Это тоже возможно. М, но это именно, а, новая совершенно аудитория, которая пока никак не относится к вопросу.
М. Интересно. Мгм. Так, а как всё-таки, вот когда новая аудитория появляется, как её привлечь в ряды, ну, более адекватной аудитории, а, чтобы они все с хейтерами против тебя не объединились?
Да, а вот здесь, мне кажется, очень важно то, как ты ведешь диалог с этими хейтерами. То есть с какими-то надо вести диалог, с какими-то- нет. И вот это тоже, на мой взгляд, тоже важно различать.
М. Так. А как ты это различаешь? По каким критериям?
А мой критерий такой. А, если, а, хейтер вот абсолютно, знаешь, такой упёртый, м, такой дуболом, <chuckles> да, э, с которым невозможно попытаться завести какой-то диалог, а, и в этом, например, диалоге показать, что: "Ну, посмотри, э, насколько ты заблуждаешься", да, а. То, а, его и и, или, например, он просто сыпет оскорблениями, да. Он даже не пытается какую-то точку зрения продвинуть, просто оскорбления. А, то таких надо банить и чётко показывать, что: "Ребята, вот хамство, вот бан". Э, связь прямая.
Ага. Ага. Ну да. Ага. Так. Ну, а какой может быть хейт, который не имеет в себе хамства, но при этом не является конструктивной критикой?
А, м, а вот хейт может быть из серии: "Да, ну, не знаю, что что, господи, неужели вы думаете, до сих пор люди произошли от обезьян? Да вон уже там, э, так думают только вообще примитивные люди, которые даже в школе на двойки учились". А, и дальше там задвигается какая-то теория, да? <chuckles>
Мгм. М-да. Это можно не удалять.
Да, это можно не удалять, а можно, а, изящно показать, как автор не прав, и с самая фишка в том, что автор, ам, ну, ему ты ничего не докажешь.
Мгм.
А вот тем людям, которые будут читать этот диалог, они покажут, что даже с хейтером лично ты умеешь вести беседу, умеешь поставить его на место, умеешь найти остроумный аргумент. То есть по факту беседу с хейтером ты ведёшь для других, не для него.
М. М, интересно, то есть это такие показательные выступления? Может быть, даже
Да, совершенно точно, очень <chuckles> клёво. <chuckles>
он озвучивает какие-то вопросы, которые твоя аудитория побоялась задать из вежливости, а хейтер, может быть, подсветил какие-то слабые места.
Да, а, и вот то, как ты ведёшь с ним разговор, а, вот вот это уже говорит о тебе, да? <chuckles> Не то, что н написал хейтер, а то, как ты реагируешь. А, и тут либо это тогда, вот, помнишь, мы с тобой начинали с новой аудитории, <chuckles> а, на чью сторону она встанет, вот как раз, мне кажется, вот это поворотный момент, она либо встаёт на твою, если она видит, что ты адекватный человек, ну, либо вообще уходит. <chuckles>
Мгм. Да-да-да. Мгм. Интересно. Ну, м, а скажи, пожалуйста, вот сейчас есть такое распро распространенное слово популярное, вот, троллинг, но им часто называют вообще всё, то есть просто вот спроси человека: "А почему ты об этом написал?" Или "Что ты имел в виду?"- тебя уже могут объявить троллем. Вот всё-таки чем он отличается от критики и от хейта?
Мгм. Мгм. А вот, наверное, ну, поделюсь, может быть, с тобой своим пониманием троллинга, да? Н не претендую на то, что это такое всеобъемлющее определение.
Ага, давай. Ну да.
Я думаю, что троллинг- это когда тебя начинают, а, подначивать, да, как-то, а, без вообще, э, желания что-то там выяснить, прояснить, доказать свою точку зрения, а вот просто тебя, э, как это, за косичку дергают. <chuckles>
Ага. Ну да, то есть человек как бы неискренен, ему на самом деле не хочется знать то, что он спрашивает.
Да, да, э, он хочет просто с тобой поперекидываться, попикироваться, ну, и в зависимости от того, если это умный и тонкий тролль, это может быть такой <chuckles> тонкий троллинг. А если это какой-нибудь там глупый тролль, то это будет просто какое-то банальное хамство, да. <chuckles>
Мгм. Ну да. Мгм, мгм, и как вот, э, реакция на него должна быть такая же, как на других хейтеров, или здесь какое-то различие есть?
А мне кажется, с троллями на самом деле каши ты не сваришь. Ни с тем типом, ни с другим. А, поэтому, м, такой, м, хамский и и глупый троллинг надо банить сразу же.
Мгм. Мгм.
А тонкий, ну, э, по факту он же тоже тебя никуда не ведет. А, но иногда бывает, что я ввязываюсь в словесную перепалку, ну, просто так, <chuckles> да. А бывает, нет, просто игнорирую. Вот здесь лучший способ, э, на мой взгляд- это игнор.
Ну Мгм. М, интересно, а ничего, что из-за этого, а, комментариев не прибавляется и охваты не растут?
А нет, ну, придут другие люди, могут завязаться, как раз наоборот, а, продуктивные дискуссии, это хорошо, да? А тролль будет чувствовать себя немножко глупо, когда вот он там, а, одну подначку кинул, вторую, а никто на него не реагирует.
Мгм. Мгм. Интересно. Слушай, а можешь привести пример, когда вот у тебя была подобная ситуация с каким-то <grunts> видом, м, критики? Вот из того, что мы обсуждали. И как ты смогла на это ответить и разрулить её?
Ам Ну вот, например. А, я периодически пишу в своем аккаунте о том, что мы с мужем путешествуем, а, используя такой с способ, э, путешествий, как, а, хаус-ситинг.
Ага. Так, интересно. Можно подробнее?
Это такая история, когда ты, ну, есть специальные сайты, где ты находишь эти предло предложения. Когда ты едешь к кому-то в гости, в чужой дом, да. А, и там остаешься, как бы присмотреть за этим домом. А да, а хозяева, ну, они тебя встречают. Они всё показывают, рассказывают, а хозяева уезжают. Ну, например, частая история, да, у американцев есть дом, о там, не знаю, в Италии, Франции, Испании, и они уезжают навестить семью в Америку.
Угм. А хозяев дома нет? М. Да. Мгм. Но это не их специальный вот, о, дом как хостел, а это именно там они живут.
Да, это их личный дом, а, в котором они живут как семья. И ты можешь там, э, пожить, так сказать, как местный. И это очень классно, это совершенно другого уровня опыт, чем если бы ты жил там в отеле.
М, интересно! Круто. Ну да, и вот ты пишешь об этом в интернете, и, собственно говоря, что потом происходит? Какие реакции ты собираешь?
Да. Ну, а дальше у людей просто взрываются все вот эти страхи и демоны, которые сидят у них в душе: "Как это так! Кто это вообще вас пустит в свой личный дом? Дом- это моя крепость! Да кто же вам доверит о пустить чужого человека в свой дом? Э, да вы его там вынесете весь по камешку. <chuckles> Да."
Мгм. Ага. Ну, может быть, <chuckles> такое бывает. Так, и?
<chuckles> Вот. "А, да они все ненормальные, те, кто и пускает, и те, кто ездит." Ну, в общем, там всякого сорта реакции, замешанные, так сказать, на нашем тяжелом детстве. <laughs>
Ага. Да-да-да.
Вот.
И что ты с этим делаешь?
А, и я как раз, э, вот здесь стараюсь сортировать. А, вот эти вот, э, м, ответы. А, и если я вижу, а, ну, например, что, м, человек, пусть он, допустим, формулирует не очень, м
Ага.
а, и, н не очень, а, э, а, господи, <chuckles> слово потеряла. А, э, да, не очень красноречиво. Не не очень, может быть, комплиментарно, да. Не очень аккуратно, да. Э, немножко обидно. А, но при этом, допустим, у него какой-то валидный поинт, а, например, что, э, про доверие, да: "Как это вот вам доверяют- пускать незнакомцев в дом?" Я отвечаю, да. На, э, несмотря на то, что, э, вот сформулировано это может быть вот неприятно, обидно.
Красноречиво. <chuckles> Угм. Ну да. Ага. Да, да-да. Это же вопрос логичный.
А. А, и даже отвечаю на частый троллинг, а, потому что там может быть спрятано какое-то опасение, которое я, в принципе, знаю, как развеивать. А, и, наверное, м, вот из, э, своего опыта, да, э, вот сколько я писала про эту тему, эм, у меня есть несколько публикаций в разных СМИ, а, у меня в своих аккаунтах есть. Только в одном сообществе эта тема залетела вообще без критики. <chuckles>
Ну да. Мгм. Да. Ага! Интересно! <chuckles>
И несколько людей пошли по нашим стопам и потом отписались мне: "Вау! Я сегодня съездил на наш первый хаус-сит во Францию, на ферму, это было круто!"
Мгм. Слушай, потрясающе! Даже, э, невероятно, чем интересно, м, особенны эти люди, раз они так по-другому реагируют.
М. А, этими людьми были, э, российские айтишники- это сообщество там различных, да, IT-специалистов, которые работают за рубежом, а, и которые, ну, соответственно, знаешь, так достаточно открыты к миру- они не зашореные. А, они разговаривают на разных языках. Э, и, понимаешь, они открыты разному опыту.
А. Мгм. Интересно, на самом деле. То есть их открытость, она влияет и на их стиль комментирования постов в сети, получается.
Да, да. М.
Мгм. Классно. Скажи, а вот когда ты реагируешь на разные такие, а, комментарии и сообщения, м, у тебя есть какие-то заранее заготовленные шаблоны, может быть, для поведения в тех или иных ситуациях, или ты всегда вот творишь заново?
А, у меня есть шаблоны, но, наверное, скорее я их использую, а, в каких-то, ну, более рабочих, что ли, вопросах. А в сво и, ну, или, например, если тема, а, я уже точно знаю, что она такая взрывная, вот как тот же самый хаусситтинг да, у меня уже, наверное, есть просто в голове даже заготовки ответов. Я знаю, что там будут критиковать.
Ага. Ну да. Ага, то есть у тебя конкретная работа с возражениями, в этом заключаются шаблоны.
Да, получается, да, совершенно верно, э, понятны и возражения, и понятно, что им противопоставить.
Мгм. Интересно, слушай, спасибо тебе большое, что поделилась опытом, как ты работаешь с критикой, а, которую получаешь в соцсетях, как ты ее делишь на группы. Это было действительно увлекательно и полезно.
А, я рада, и я ещё для себя, да, лучше разложила это как-то по полочкам, когда проговорила это всё, э, с тобой. Э, спасибо за отличные вопросы.
Всего тебе доброго, пока-пока!
И тебе, счастливо!